Emm, işin ilginç tarafı ben Sezen Aksu'yu bütün genç kızlık zamanında hiç sevmedim. Iıı, anlamamışım çünkü. Büyüyünce anladım. Büyüyünce, büyüyünce duyg duygularımı daha çok tanıyınca, ııı, kayıplar yaşayınca, ımm.
Neden? Biraz açmak ister misin? Hımm. Ha, bur kısım çok enteresan mesela. Yani, Sezen Aksu biraz, böyle, eee, kayıptan Ha, kayıptan kastın hayatından birinin, eee, çıkması mı yoksa du hayattan gitmesi mi o kişinin?
Evet. Anlaşılmak ister. Eee, ba babamın kaybı mesela. Iıı, b b ben bayağı Sezen Aksu'yu sadece son 10 yıldır dinliyorum ve 46 yaşındayım, 30'dan sonra anlayabildim. İ is isterim.
Hıı. Neden, mesela, bahsetmek ister misin, böyle? Babanla Sezen Aksu'yu, ııı, nasıl bağdaş
Eee, ba babam, ya, bi bir kere, ııı, tam birlikte geçirdiğimiz zamanlarda söylenmiş şarkılar her şeyden önce. Televizyonda o çalıyordu, arabada o çalıyordu. Eee, o onun sonrasında, eee, ben de gerçekten Sezen Aksu'yu anlayamamışım ama şimdi dönüp baktığımda, ya, gerçekten çok kaliteli müzik yapıyor ve gerçekten, eee, sözler falan yıkılıyor. Bu bu arada bak ma MFÖ'de çok severim Mazhar Fuat Özkan. Onlar da öyle çok iyidir. Eee, o ne bileyim. Hep, evet.
Hımm. Ne kadar keyifli, güzel. Hı hı. Hı hı. Eskilere mi götürüyor seni? Yani, eee, nostaljik diye bir şey vardır ya, böyle, nostalji yapmak. Eskilere mi gidiyorsun Sezen Aksu'yla? Iıı
Evet. Evet.

Tabii, tabii, tabii. Oğlumuzu da götürdük. En güzeli de oydu. Evet.
Oğlunuzu da götürdünüz. Peki, eee, orada neler hissettiniz birbirinize, böyle, baktınız mı o sözleri, eee, duyarken? O şarkıyı o sevdiğiniz şarkıyı da bu arada söyledi mi o konserde? Bunları da çok merak ediyorum.
Hı hı. Hı hı. Söylemedi tabii ki çünkü, eee, o çok bilinen bir şarkı değildir. Çok da eskide kalmış. Eee, bi bizim aşk eskide kalmış ne yazık ki <chuckles> söylemedi onu, eee, ama Scorpions'un her şarkısı zaten çok, emm, özel ve, eee, kült şarkıları olduğu için, eee, orada orada en kıymetli şey neydi, biliyor musun? Orada yaş sınırı yoktu konserde. Yani, yaş sınırı derken, yaş kategorisi yoktu. Bebek, evet, evet çünkü adamlar neredeyse 50 yıldır müzik yapıyor. Bir bakıyorsun, bir tarafta bastonuyla gelmiş yaşlı insanlar var.
Hıı. He he, he he. Neydi? Her yaştan insan vardı, anladığım kadarıyla. Çok güzel, evet.
Bir tarafta oğlum gibi 18 yaşında olan var. Bir tarafta 30’lular var. Bizim gibi 40’lılar var. Yani, n ne kadar büyüleyici değil mi? Müziğin ne
Çok güzel. Çok büyüleyici, hâlâ, eee, konser veriyorlar mı?
Veriyorlar ve çok iyiler sahnede. Hâlâ çok iyiler sahnede. Bu çok, ııı, bü gerçekten çok etkileyici. İşini sevmek de böyle bir şey işte. İşini seven insanlar yaşlanmıyorlar ve her zaman işlerini mutlu yapıyorlar.
Çok güzel. Evet, kesinlikle. Peki, son böyle bir, ehh, can alıcı soru sormak isterim. Bir daha onun konserine gitmeye çalışıp, gitmek ister misin ve bu sefer o seni etkileyen, eee, şarkıyı bir şekilde çaldırmaya bir istek yapabilirsin, belki. İster miydin böyle bir şey?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok isterdim. Acayip çok isterdim. Eee, bu arada
Bunu denemeye ne dersin? Yani, denemek ister misin bunu?
D kesinlikle denerim. Iıı, d hani, o o zaman şey yapamadım. Hâlbuki bir kâğıda yaz, kâğıdı fırlat. En öndeyim zaten. Yani, adam pena falan, fırlattı bana. Yani, hani, evet.
Evet, büyük bir pankarta da yazılabilir belki. Umarım, umarım, yani, sana, eee, bu konuda, eee, bol şans diliyorum.
Tekrardan, hı hı. Teşekkür ederim.
Umarım yaparsın. Bu müzikle ilgili, eee, çok keyifli, işte, melodilerle ve şarkı sözleriyle ilgili çok keyifli şeyler anlattın. Çok keyifliydi benim için. Çok etkileyici bir sohbet oldu. Eee, çok memnun oldum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere.